<chuckles> Ja, genau. Ja, so so ungefähr, nur bei Billard ist so noch 'n Tick <chuckles> schwieriger. <laughs> Das ist, äh, ja, also i ja, da ist es halt da sollte man schon vorher das öfters mal gemacht haben, um schneller in diese in diesen Zustand zu kommen, in sch schneller da reinzufinden, weil so umso schneller man in die diesen Zustand erreicht, umso sch umso be äh, also umso schneller ist man dann in der Sicherheitszone, ähm, und kann auch besser, äh, das, was um einen herum ist ausblenden, weil wenn äh, wenn das zu sehr beeinfl also die dieser Raum um einen äh, diese Leute, äh, die können ja auch beeinflussen, die können dich ja auch verrückt oder nervös machen.
Oh, ja. Ja. Was meinst wie meinst du? Ja, ja, sicher. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja.
Und so, und dann, äh, ge
Also solange du das nicht mehr wahrnimmst und total in deiner Zone bist und konzentrierst, dann bist du und und und der Tisch und und, äh, die Person, gegen die du spielst und ja, ja. Prima, das kann ich schon sehen. Gut.
Äh, genau. Ja, wir verschmelzen quasi. <chuckles> Ja, es ist na ja, so was.
Ja, ri
Mhm.
Und wie lange hast du schon, äh, Billard gespielt?
Ah, sehr lange her also 20 Jahre se se sind es bestimmt, ja.
Oder wie lange spielst du schon? Ui. Ja, da kannst du schon mal was, äh, in die Pockets reinhauen, ne? super. Nicht schlecht. Mhm.
Ja, 20 Jahre. Ja, <laughs> so bisschen, ja, ket kann ich schon was. Ich kann b bisschen, aber nur 'n bisschen. <chuckles> Man lernt nie komplett aus. <laughs>
Mhm. Ach, hör dir zu. <chuckles> Ein bisschen. Ja, also Billard und Jogging findest du gut. Gibt's da sonst noch was?
<laughs>

Ja, dann, ha was auch interessant ist, ist, äh, zum Beispiel, wenn ich in meiner Welt bin äh, wenn ich Billard spiele.
Hobbymäßig, ja? Aha.
Und da ist es auch so, da gibt es so bestimmte, hm, ja Es braucht halt so 'n bestimmten Raum oder so 'ne bestimmte äh, ja, Vorbereitung. Und, ähm, damit da damit ich dann auch äh, das auch das damit da muss eigentlich alles passen. Oder es passiert halt automatisch so also so irgendwie. Aber am besten, äh ja, wenn ich dann viel geübt habe zum Beispiel und, äh dann, äh, so unter Wettbewerbsbedingungen, wo ich dann auch 'n bisschen angespannt bin, ähm, d dann ist es ja erst mal ne no noch nicht gleich so, aber dann komme ich so in so 'n Ding, da äh, interessiert mich nichts da nehme ich nichts mehr wahr um mich rum. So, da gibt es tatsächlich nur noch dieser Tisch und mich und mein Kö.
Mhm. Ja. Hm. Mhm. Ja, ja sicher. Aha. Ja, super, super, klar. Kann ich mir gut vorstellen. Ah also am Anfang ist das auch 'n bisschen mehr da musst du erst mal reinkommen. Wie machst du das? Äh äh, ähm, physisch, da stehst du da am Tisch und erst mal 'n bisschen stratchen, ja? <chuckles> Das ist mir durch den Kopf gegangen. Naja, ja. Und dann, n ja, ähm also mental, schaust dir das an.
<laughs> Ja. <laughs> Ja. Ja, es gibt durchaus Leute, die machen so was, ja? Die machen sich da tatsä d die stretchen ihre Arme. Das ist echt so. Und halt der Kopf, das der 'n bisschen locker wird, der Hals, so, die Mus äh, die die Halspartie, die Muskeln am am Hals, äh, bis zur Schulter, äh, das ist halt natürlich sau hilfreich, also das bringt auf jeden Fall weiter. Ähm, ich habe es nie gemacht, ähm
Ja. Ja. Okay, okay. Mhm, mhm. Na ja. Klar, klar.

Dass ihr alle so zusammen macht, dass man dann Hobby nennen könne könnte?
Äh, wir w Äh, wir wir haben, äh, also, einmal s backen manchmal zusammen also, eher die Frau und, äh, äh, ähm, Kind, aber, äh, ich habe jetzt hier was entdeckt, zum Beispiel Boccia.
Ja.
Äh, weiß nicht, ob dir das was sagt.
Aha. Ich habe schon mal gehört, aber ich weiß jetzt gar nicht was
Also, Bowle oder wie das heißt, so Boules, heißt es, glaube ich, im Französischen weiß nicht genau, irgendwie so Boules. Sind so ist 'ne 'ne kleine Kugel und so sch äh, größere größ schwerere. Und, ähm, dann wirft man die kleine Kugel so 1 m, 2 m vor sich weg. Und dann, äh, versucht man, die große Kugel so nah wie möglich an die kleine Kugel zu platzieren.
Aha. Ja. Die musste Ja. Ja, genau. Ja, genau, genau ja. So so so so 'n Yard Spiel so so 'n Gartenspiel, ne? Ja, genau.
Ja, genau. Und das Ja, ja, genau, so Garten ja, so 'n Gartenspiel, richtig.
Mhm, ja, ja.
Und das habe ich neulich meiner Tochter gezeigt. Und die hatte da hatte da reges Interesse, mehr Interesse wie ich. Ich wollte gar nicht so lange spielen, ja. Und die fand das dann echt cool und so, ja, wenn sie dann halt immer gewonnen hat und ah, ne, das ist so 'n aber jetzt ist halt Schnee hier und matschig und so. Ist draußen 'n bisschen
Mhm. Ja. <chuckles> Ja, ja. Mhm. Schnee habt ihr schon. Sag mal. Ja.
Ja, schon. Also, nicht richtig, aber so 'n bisschen. Ähm, noch mehr Matsch als, äh aber heute Nacht wird's richtig kalt, ähm, und da ist es nicht, äh, so toll. Aber ich habe es auch schon im Haus gespielt, weil ich habe jetzt nicht diese schwere Eisenkugeln, die gibt's ja auch, äh, sondern so eher so schwere Plastik und wir haben das hier in im Haus im Gang mal gespielt, das war auch ganz lustig, ja.
Ja. Ja. Mhm. Aha. Mhm. Ja, ja. Ja, ja du hast ja gesagt, deine Tochter, wenn die was will, dann setzt sie sich dahinter und dann packt die das, ne? Ja, ja.
Ja, und dann geht's nicht nur 1/4 Stunde. Und, äh, genauso, wenn ich mit ihr weil es gibt 'n Sportplatz hier um die Ecke, ähm, da gehen wir auch, äh, hin, da gehen nicht so viele hin, das ist so 'n kleines Wohnviertel. Und, ähm, da ist 'ne Wiese mit umzäunt und da gehe ich mit ihr ris Frisbee spielen oder, äh wir haben ja so Flieger, so m m kleine Flieger, die wir manchmal gegenseitig zuwerfen. Aber hauptsächlich Frisbee findet sie cool und da hat sie auch echt schon so d äh, so den den den den Dreh raus, den Trick, wie wie wie wie die Scheibe schön weit fliegt. Also, w wir stehen da schon z 10 m voneinander weg oder 20 Minu Meter. Und die schafft es mit 13 da echt schon richtig, äh, Schwung hinter die Scheibe zu kriegen und das Ding da rauszupfeffern. Ja, tatsächlich. Ja, richtig. Voll cool. <laughs>
Mhm. Aha. Aha. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, gut. Ja, das kann so richtig reindonnern. Ja? Mhm. Hm. Super. Und dann bist du am Rennen wie der Wilde und versuchst die die Scheibe zu <laughs> Ja, ja, genau. Und sie steht da und ist nur am Grinsen.
Ja, ja, genau zum Beispiel. <laughs> Ja.
Schau dir an, was ich mit'm Papa mache. Ja, ja.
Äh, ja, genau, <laughs> ich schicke dich jetzt in jede Ecke. <laughs>
Mhm. Ja, genau. Super. Na, ist doch prima, ne? Habt ihr schon mal Frisbee im im im Schnee gespielt?
Ja.

Und, ähm und kommt dann wenn ich dann in diesem Flow bin, dann kann ich dann auch schon mal 1, 2, 3 Bahnen, äh, so kraulen. Also, das geht dann schon. Aber halt schon langsam, ne, also, nicht auch nicht zu schnell. Ich bin kein Hochleistungssportler, der, äh, mal kurz
Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Mhm. Ja, ja. Sicher. Muss ja nicht, ne? Du machst das, um dich fit zu halten, um Spaß zu haben und dass du da dein eigenes Ding machst. Ganz klar.
Ne ja, ja genau, Spaß ver Ja, und ä ä eigene Tempo v vor allem auch dann finde. Ja.
Ja, ja, genau. Genau. Nimmst du denn mal deine Frau oder deine Tochter mit, so zum zum Billard spielen oder zum Rennen oder oder zum Schwimmen halt mit deinen Hobbys? Oder bist das du machst du das nur alleine?
Mhm. Äh. Ja. Ja, also ne, das mache ich alleine. Das brauch brauche ich, äh das brauche ich auch alleine. Ähm, schwimmen, klar, wir gehen schon mal
Ja, ja. Also es ist Me-Time?
Ja, so es ist so an der Auszeit so auch bisschen so.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Okay.
Und, äh aber wenn jetzt zum Beispiel wir gehen ja mal a f so ins Hallenbad schwimmen, also, k Familien halt, da mache ich dann dann mache ich keine Bahnen oder so oder oder, äh, dann
Ja. Mhm. Dann machst du Handstände, un unterm Wasser trägst du deine Tochter? <chuckles> Ja, ja, gut.
Genau und schmeiß versuch versuch, die Tochter herumzuschmeißen, aber das gelingt mir nicht immer. Die ist jetzt ja auch größer geworden. <laughs> Ja. Also, ansonsten, äh, ganz normal Spaß haben, chillen, <laughs> Ru Ruhe genießen <laughs> und, äh, Sp Spaß mit der Familie. Mhm.
<laughs> Okay, okay. Aha. Ja, ja, sicher. Und deshalb gehst du hin, ne? Ja, ja, gut, gut. Und hast du hast du vielleicht ein anderes Hobby, das du mit der Familie teilst?